À, vậy là mục tiêu tiêu của bạn, kiểu như là, cũng chỉ để là, ờ, muốn là tạo cái mối quan hệ thân thiết với mọi người, đúng hông? À, muốn, a, muốn hình ảnh của mình trong mọi người không phải là một cái người mà nó quá là kín tiếng và nó quá là khó gần, nhưng mà đôi khi mở lời thì nó cũng khá là khó khăn, đúng hông bạn? Nhưng, ờ, thực ra là cái cái quán đó xinh thật, phải hông bạn? Và không phải là mình đang giả tạo hay gì đâu, mình chỉ muốn khen thôi nhưng mà nhưng mà cũng khó mở lời, đúng không ạ? Lúc đó thì hổng biết là cảm xúc của bạn như thế nào ha, ngại hay là hay là, kiểu như, cứng cứng luôn?
Ừm, đúng rồi. <chuckles> Ừm. Đúng rồi. Đôi l ừm, đúng rồi, đôi lúc mà Ừ, cái cảm giác mà mọi người xung quanh á, ai cũng khen cái người mà, ờ, làm tốt cái việc gì đó mà mình cứ mình đứng phía sau á là mình nhìn họ á, cái cảm giác như đó mình cũng tự hỏi bản thân mình là hổng ph hổng biết là có phải là do mình chưa học được cái cách thể hiện này hay là bộc lộ cảm xúc này hay chưa? Sao mà sao mà bản thân mình cứ ngại ngùng rồi mình cứ xa cách mọi người như vậy? Thiệt thiệt ra á, mình tự biết á là mình không tốt, ờ, cái việc này nó không tốt chút nào luôn. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi, kiểu
Ừm, chính xác đó. Nó nó không tốt, ơ, kiểu như là, mình là một người hướng nội nhưng mà nó cũng hông phải là cách để mà mình, à, à, mình mình làm cho người ta có cảm giác khó gần á, với lại thì, à, nếu mình ngại th ừm.
Đúng rồi, mình làm cho người ta cảm giác khó gần á. Ừm, cái cảm giác đó mà, ừm, người ta sẽ nghĩ là mình cứ nhìn chăm chăm người ta á, mặc dù là cái nhìn của mình á là cái nhìn mà mình ngưỡng mộ á, mình muốn khen người ta á. Nhưng mà, kiểu như, mình biết nhìn vậy thôi chứ, hoặc là nói 1-2 câu nó nó không có nhiều á, kiểu như nói, ờ, "nhìn chị"
Ừm. Ừm. Muốn nó ngắn hơn, đúng hông?
Đúng rồi, nó ngắn thôi, kiểu, cảm giác như là người ta hổng có nhận được cái năng lượng, hổng có nhận được cái sự ngưỡng mộ mà mình nhận mình mình mình mình, à, mình muốn bộc lộ cho người ta luôn á. Mình có cố gắng, ừm, đôi đôi lúc là mình cũng có cố gắng, à, <chuckles> mình có cố gắng.
Ừm. Ừm, có cố gắng là tốt rồi nè. Theo mình nha, thì, ờ, thì bạn cứ khuyên ngắn ngắn trước đi, ví dụ như là, ờ, mình sẽ khuyên ví dụ là, ờ, "Váy bà chị đẹp quá!", đó, kiểu vậy. Thì á chêm chêm vào một c vài cái cụ thể hay là một vài cái gì đó vui vui, ví dụ như là mình bộc lộ nhu cầu là, ờ, "Váy của chị hôm nay mua ở đâu vậy? Đẹp quá, để để em biết chỗ mua", kiểu vậy. Ừm, thì nó rất là, kiểu như là, ờ, người ta sẽ trả lời được tại vì cái câu hỏi mình nó rõ ràng rồi, đúng hông ạ? Thay vì mình khen, ơ, khen chung chung, ví dụ như là "Trời hôm nay đẹp quá!" hay là hay là kiểu vậy, thì người ta sẽ không biết cách để mà người ta trả lời, mình cứ định hướng rõ là nếu như sau lời khen đó là người ta sẽ biết cách để mà trả lời thì thì nó sẽ dễ dàng hơn, ờ, cách tiếp cận cái tần số năng lượng người ta hơn á. Ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi, cái này có ích nha. Ừm, cũng hợp lý ha. <laughs> Ừm.

Ừm, nghe nghe, cái, à, cái này cũng cũng đúng ha. Tại vì á, nhiều khi á, cái cái cái chuyện này á, nó khiến mình cảm thấy lúc nào cũng mình cũng hơi khó xử, ngại ngùng khi mà giao tiếp với người ta á. Vì thật ra thì mình rất là trân trọng những người xung quanh mình luôn. Như ở công ty nè, có đồng nghiệp hỗ trợ mình cũng nhiều luôn nè, ờ, rồi mình đôi khi mình muốn nói lời cảm ơn mà dài dài một chút để mà bày tỏ hết cái, ờ, cái cái, ơ, cái cái mong cái cái nỗi lòng của mình á. Ừm, cảm ơn vì người ta đã giúp mình á, nhưng mà toàn là đa s đa số là để trong lòng luôn.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, với lại gì? À, h Ừm, với lại là, kiểu như là, không phải ai cũng thích bị, ờ, bị, gọi là, được khen quá nhiều ở cái nơi công cộng hay là những cái chỗ, a, nó không riêng tư á, kiểu vậy. Ví dụ như là, ừm, ừm, tại vì đôi khi là người ta mặc cái váy đẹp chỉ vì người ta thích mặc cái váy đó thôi, người ta không không muốn bị lúc nào cũng phải trả lời, tại vì nhiều người đã khen vậy rồi. Ờ, hoặc là ừm.
À, ra vậy hả? À, cái này thì à, để mình để ý hơn nha.
Ừm, đúng rồi, hoặc là em trai của bạn thì có khi là nó nó cũng hông thích nói chuyện với bạn. Nhưng mà đôi khi thì cái việc mà trao đổi qua tin nhắn thì nó có thể lợi hơn này, tại vì ở nhà còn có có ba mẹ và có những người khác, đôi khi là nó ngại thể hiện cảm xúc. Ừm, thì mình có thể ví dụ như là, ừm, mình có thể, a ờ.
<chuckles> Cũng ngại, đúng hông? Đúng rồi, mình cũng nghĩ là ngại á, nào giờ thì chưa có nói mấy cái lời mà dài dài mà hơi sến sến, cho nên là, kiểu, bị bị ngại, hai bên đều bị ngại luôn.
Ừm, đúng rồi đó. Ừm, mình có thể điều chỉnh theo cái, ờ, cái tâm lý của người được nhận lời khen. Ví dụ như em trai bạn, bạn có thể chỉ cần nhắn tin hoặc là ghi ra giấy nào đó, hôm nay kẹp vào cái tờ đề rồi, kiểu như là: "Hôm nay em làm bài tốt lắm, cố gắng nữa nha!" Đó, kiểu vậy, thì nó sẽ dễ hơn nó sẽ dễ hơn là cái việc là phải nói trực tiếp mặt đối mặt với nhau, đúng hông?
Ừm. <chuckles> Quá hợp lý! <chuckles> Kiểu như mình